Nah, kalau ke bioskop, betul aku suka banget ke bioskop kalau misalnya ya, ada film-film yang pada minggu itu bagus dan rilis itu pasti aku langsung cepet-cepet pengen banget, mmm, nonton ke bioskop betul enggak pengen ketinggalan. Jadi, mmm, biasanya aku cek dulu kan di aplikasi-aplikasi penyedia tiket bioskop kayak, "Wah, mmm, misalnya harian nih ada Jurassic Park nih, mmm, yang ke series ke-3," misalnya. Wah itu aku, mmm, weekend pasti langsung, mmm, apa? Pesen dan nonton kadang nggak nunggu weekend dulu nih misalnya kayak pulang kantor dan memungkinkan enggak terlalu capek langsung aku gas ke bioskop, jadi sesering itu, Kak.
M Mhm. Enggak mau ketinggalan ya? <chuckles> Mhm. Suka medem. Langsung ya, langsung gas ya? Oh. Itu sama teman-teman atau sendiri tuh biasanya tuh?
Nah, kalau biasanya, aku ngelihat dulu nih kondisi temen-temen di kantor itu biasanya ada juga yang satu hobi dengan aku. Nah, biasanya aku ngajakin kayak dia kayak, "Ayo kita nonton ini yang di Jurassic Park di bioskop, gas lah pulang kerja," nah biasanya, ma ada yang mau ikut tapi kalau misalnya, mmm, mereka pada saat itu menolak karena, "Aduh capek banget deh kayaknya pulang dari kantor ini ini," aku harus gas, tetap gas aku enggak peduli ada teman atau enggak aku harus nonton. Betul harus nonton itu film secepatnya. Gitu.
Mhm. Mhm. Mhm. Capek sih ya, Kak, ya? Terabas langsung ya, Kak, berarti ya? <chuckles> Oke, iya ya? Ka apa ya kedengarannya bener-bener ini ya, kayak ketagihan banget ya ke bioskop ya, anaknya bioskop banget ya, pasti ya? Iya sih ya, ini ya gara-gara popcorn nya kah, atau suasana atau gimana tuh?
We, pasti, Kak. Enak soalnya nonton di sana. <laughs> Nah, kalau yang di bioskop nih kayaknya memang mereka tuh membentuk kenyamanan dari banyak sisi, pas kita masuk waduh meja karpetnya udah lembut banget tuh, Kak. Nah, <chuckles> betul masuk adem AC-nya juga waduh semriwing, terus, eee, masuk juga ada aroma-aroma popcron waduh enak banget, pasti aduh langsung pengen pesan, apalagi ad yang baunya karamel aduh enak banget. Nah, terus juga yang aku suka di bioskop tuh ya, layarnya gede, Kak, gede banget.
Mhm. Mmm, kaya dingin gitu ya? Mmm. Enak banget ya, itu ya. Iya juga sih, <chuckles> iya. Suaranya menggelegar gitu ya, Kak, ya?

Nah, kalau dari segi biaya, karena aku pencinta banget nih film yang nonton di bioskop, sebenarnya nggak ada masalah. Emang ya, kalau kita bandingin, mungkin kalau Netflix 1 bulan tuh enggak sampai Rp100.000, sedangkan mungkin ke bioskop kalau di hari-hari weekend itu kan tiketnya ya tergantung, mmm, penyedia layanan juga, biasanya 60 sampai 75 kalau di hari, mmm, akhir pekan. Nah, sebenarnya dengan harga segitu, mmm, menurut aku kalau kita bandingkan dengan, mmm, fasilitas yang mereka kasih ya, kursi yang nyaman, mmm, suasana yang mendukung, terus wewangian yang ada di studio bioskop itu, layarnya terutama, ya, kualitas layar dan suara ini kan paling penting nih untuk mendukung yang namanya
Mmm. Hmm. Nggak ada masalah ya. Mmm. Hmm. Mmm. Hmm. Iya. Sampai bikin kaget ya kadang ya, Kak, ya? Gimana tuh? Mmm.
film betul, ada juga sampai ya, bioskop yang aku temuin tuh kursinya ikut getar kalau lagi, eee, misalnya, mmm, puncak-puncak atau peristiwa pas scene-scene yang, mmm, lagi gongnya. Kalau di Marvel tuh mungkin lagi perangnya, itu sampai ikutan getar tuh kursinya, jadi kan kita tuh beneran diajak untuk masuk ke dalam itu film. Jadi ada plus minusnya juga. Kalau di streaming tuh emang murah ya, murah dan nggak sampai Rp100.000, pilihan filmnya juga lebih banyak sebenarnya kan. Tapi ya itu, ada hal atau sensasi yang nggak bisa ki didapatkan seperti nonton di bioskop.
Oh, oke. Hmm. <chuckles> Mmm. Mhm. Iya. Banyak. Iya sih, bukan kursinya yang getar ya, Kakaknya yang getar malah, ya? Oh, iya. Iya, ya.
<laughs> Kebanting kan, Kak? Maksud a maksud aku, okelah gitu dengan harga segitu, tapi fasilitasnya oke, itu nggak ada masalah sih selalu bagi pencinta film.
Heeh, sebanding. Mmm. Hmm. Mmm, gitu ya. Berarti nggak masalah asal ada duit ya, Kak, ya, kalau kayak gitu. Benar. Eh, tapi tadi Kakak sempat bilang nih kursinya ikut getar gitu. Itu berarti yang apa sih? Yang 4 dimensi ya? Eh, 3? 4?
Betul. <chuckles> Hmm.

Itu acara, mmm, seperti peringatan tahunan atau anniversary di kantor, karena waktu itu cabangku, baru anniversary yang kedua, jadi cabang baru gitu. Akhirnya kita ngadain, mmm, 1 kegiatan syukuran dan lain-lain, dan ada juga nih, mmm, bonus untuk karyawan-karyawan, itu diajak nonton.
Oh, gitu ya? Mmm. Mmm? Oh, seru juga ya. Itu berarti makanannya tuh yang kayak popcorn sama sekaligus minumannya di situ ya?
Betul. Iya, yang reguler, ada popcorn, aku ingat waktu itu. Terus juga ada kayak pangsit mini dan sosis juga, sama 1 minuman, mmm, lemon tea. Tapi wah, itu sangat mendukung menonton film dan vibes-nya tambah oke.
Mmm. Iya, ya, ma mana ramai-ramai ya. Pasti bakal seru banget ya waktu itu ya, heeh.
Nah, itu yang ramai-ramainya, wah, satu kantor, kapan lagi, gitu.
Iya. Tapi nih Kak, aku penasaran juga nih, kalau disuruh milih 1 atau 2 film lah ya, yang pernah ditonton di bioskop gitu, entah mungkin 4D atau mungkin yang biasa gitu ya. Eee, ada nggak yang paling favorit gitu, 1 atau 2 film lah mungkin, hmm?
Hmm. Oke, nah, aku film favoritku ya saat ini yang masih aku selalu ikutin series-nya, yang pertama tuh Avenger. Nah, yang ke yang kedua memang Jurassic Park, tapi Jurassic Park ini kan udah agak lama. Tapi yang baru-baru favorit banget tuh yang How to Train Your Dragon. Wah, itu seru banget, visualnya kayak the re 4D- 4D! Real banget dinosaurus-dinosaurusnya, kemudian masuk-masuk hutannya, latar-latar alamnya tuh oke banget. Aduh, keren banget deh pokoknya.
Hmm. Oh. Hmm. Oh. 4D ya Kak nontonnya? Wow. Mmm, kedengerannya Kakak kayak suka ini ya, yang apa ya, lebih ke kayak adventure adventure, action gitu ya? Iya.
Action, <laughs> iya. Iya, betul, betul banget, genre-nya yang action-action gitu.
Mmm, senang juga sih aku dengarnya, kayak benar-benar heboh ya. Apa, ternyata nonton film di bioskop lebih seru ya dibandingkan streaming gitu ya, kayak kurang berasa heeh. Benar benar benar, mungkin ini ya Kak, eee, kita bisa ngobrol-ngobrol lah ah ya lain kali gitu kan, sharing-sharing gitu. Eee heeh. Mungkin udah dulu ya Kak, makasih banget ya u udah ngobrol-ngobrol, sharing-sharing gitu, makasih. Hmm.
<laughs> Ya, menurut aku sih, jauh banget. <chuckles> Wah, boleh banget tuh. Oke. Makasih juga udah nemenin aku cerita, sampai jumpa.